て言う感じなのかなとか、ちょっと思ったりもするんですけど、具体的にそう言う何だろう、ここに、こう行くって言うところを決めちゃって、その逆算していくって言うのは、確かに、あの必要ですね。うんうん。
うんうん。 そうですね。なんか、その途中で、別に目標が変わる事は、全然良い事で、あの、ごぶぜあ、良い事って言うか、良い事でも悪い事でもない、普通の事って言う風な言い方をしたいんですけれども。あの別に、その途中で、例えば、あの、じゃあ、もともとは IT 系の会社で働きたいと思ったけど、なんかきっかけがあって、医療系に行きたいってなったとするじゃないですか。ま、それは勿論、専門用語は違うけど、基本的にビジネスシーンで使われる英語って、大体同じだと思うんですよね。その、て丁寧な英語を使うとか、ま、そのさっきおおっしゃってたような電話応対だったりとか。で、そう言うところのは、あの、ま、も、IT 系を目標にしてたからカバー出来てるから、あと専門用語だけ、なんとなくこう、事前知識をい入れておいてって言うところにすればいいよねってなるので、その IT 業 IT 業界を目指していたけれども、その中でつその道中で培った培っていったものも、別の目標になった時にも絶対使えるのでっていう面で、具体的に具体的な、結構、ぐほんとに、あの、絵に描けるぐらい、具体的な目標を立てるって意外に大事なんですよね。
うん。 あ、はい。 うん。 ええええ。 はい。 うん。 うーん。 あ、はい。 うーん。 うーん。 うーん。 うん。 うーん。 はい。 ああ、そうですね。うーん、なんか凄い、いい事聞いたと思います。ほんとですね。なんか、ぼんやりしてたしてたなとかって、私思いました。うん、もっとなんか 色々なんか忙しい、忙しいとかって、色々やってましたけど、もっと何だろう、具体的に落とし込んで、あの 実践に移していかないといけないのかなって言う風にも感じましたね。うん。うんうん。
うーん、そうですね、結構こう、あの、こうお話聞いてる限り、ご自身の中でも向上心だったりとか、なんか継続力って言うところは、絶対にある方なんだろうなって言う風に、こうお見受けしたので、ただなんか、そこのはい、ほんとです。ただ、そこで、あの、具体的な、なんて言うんですかね、その、まあ、今は計画立てが難しいのって、その、具体的なゴールがないからこそ、そこまでの道筋が見えないみたいなところがありそうだなって。そうですよね。なんか、取り合えずだから、これもやっとこう、これもやっとこう、あれもやっとこう、ああ、でも、いっぱいだってなっちゃってるような事をお見受けしたので、今日は、あの、具体的な将来像、絵に描けるぐらい、しっかりそこを構築してから、その逆算をして、あの、現状との逆算をして、そうすると、こう一番最大効率、最高効率で、あの、目標に、こう、進んでいけるんじゃないですかねって。はい。
うーん。 ほんとですか？うん。 ありがとうございます。 うーん、そうなんですよね。手探りな感じ。うーん。うーん。 うーん。 うーん。 うん。 そうですね。 はい。そうですね。めちゃくちゃいい事聞きました。絵に描けるぐらいって言う事と、後は